Soalnya, apa ya, kalau kalau kita ka kayak aku sendiri gitu loh kalau udah mau bertamu itu mungkin mungkin kalung kita a a apa itu, kalau aku nggak bisa dateng gitu loh, aku ya ya m nggak nggak ci ya sejam sebelum waktunya kubilang kan kurang gini loh, kurang etis gitu lah. Artinya nggak tahu juga mungkin, eee, yang kamu bakal kunjungi mungkin sibuk, siap-siap makanan kayak gitu kan kan jadinya nggak kurang sopan gitu loh. Nah, kadang, apa ya, ya sampai sekarang aku nggak pernah ketemu sih sama temenku itu. Iya iya, gitu, iya.
Mhm. Mmm. Mhm? Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mmm. Mmm, mhm, bener bener. <chuckles> Iya iya. Udah tadinya nggak per apa, jarang ketemu sekarang makin yakin ya gara-gara kejadian itu? Oh.
Iya. Semakin gini ya, itu kontak aja juga nggak pernah, sera itu aku nggak tau juga nggak ngerti juga sih kadang, apa mungkin ada yang salah mungkin itu padahal aku kemarin itu dia nggak datang aku nggak tanya itu kenapa nggak dateng, gitu. Iya, emang, apa ya, emang kadang sih gitu sih, kalau punya temen itu kadang kadang temen yang aku pikir nggak terlalu, apa ya, ter terlalu konek terkonek gitu, malah gampang banget, gitu loh. Kadang-kadang iya, aku sih paling sering kayak gitu sih pengalamannya ya, itu temen iya.
Oke. Mhm. Heeh. Heeh? Heeh. Oh, oke, heeh, iya sih. Karena dia mungkin, ya udah ot jauh ini lah ya jauh ini, ya nggak ngeliat sehari-hari gitu, jadi ya udah enak-enak aja gitu. Mmm, jadi mungkin itu salah satu ya Kak, ya, salah satu penyebab mereka tuh nggak ngehargain waktunya kita ya karena merasa kayak, "Oh, kita nggak komunikasi sama dia kok, nggak ketemu setiap hari. Akhirnya ya udah nggak apa-apa lah kan nggak masalah," gitu. Tapi, ada ada masalah lain atau ada penyebab lain nggak sih Kak, menurut Kakak, gitu, kenapa, eee, orang tuh kadang dengan gampangnya gitu, nggak ngehargain waktunya kita, gitu?
Iya iya, iya. Iya. Kadang Iya. Iya. Iya. Iya, iya. Nggak masalah ya? Iya. Iya.